Ah.
Yung pangatlo, yung pang-4, so 2 na lang sila nandito na dalawang gumagamit and yung isang yung bunso niyang kapatid ang labo ng mata. So hindi Oo, so ngayo
Oo. Ah, kaya hindi puwedeng mag-drive, mm.
I had the chance na masolo na yung sasakyan, so ang gusto kong gawin na hindi pa namin nagagawa, long ride talaga. Yan, long ride kasi alam mo I'm a new driver no, gus ta's alam mo hindi naman sa hindi naman sa ano magaling na akong mag-drive, ah, I attended school, 'di ba ta's I we're looking forward na mag lo long ride kami. Kasi nag nag nag-da-drive ako, pinag-da-drive ko siya pero alam mo 'yun mall lang, dito lang kabilang-kabilang
Ay, maganda yan. Mm. Tama. Ay wow, parang pahatid-sundo lang gano'n. Oo.
yeah, yeah, kabilang city lang, kabilang pero yung alam mo yung from Cavite to Baguio yung mga ganiyan?
Tu ay, yan alam niyo masarap yan, yung ganiyang mga long ride, na alam niyong 2 lang kayo, oo.
'Di ba? <laughs> Oo, kasi alam mo, mahalaga yung mga gano'ng bagay sa
Totoo.
isang relasyon, yung gagawa kayo ng hindi niyo pa nagagawa ta's lalo niyong makikilala yung sarili ay yung isa't isa siyempre dagdag memory 'di ba? Kasi nga hindi niyo pa nga nagagawa so that's the part.
Totoo. Totoo po yan. Opo yung Tama, tama. 'Tsaka ano po, eh, iba kasi ang enjoyment 'pag partner mo 'yong kasama mo kaysa sa pamilya 'di ba? Oo kasi parang iba 'yong, iba 'yong tingin mo sa 'pag pamilya mo, eh, parang enjoy lang kasi bonding kayo family, pero 'pag partner mo parang medyo opo, intimate kasi, 'di ba? Mm, kaya maganda talaga.
Mm, totoo. Mm. <sucks teeth> <laughs> Oo, oo. Oo. Iba pa rin talaga pag partner, mm. Oo, so ayun. Ayun looking forward ako na ma magawa niyo yung, yung balak niyo, although hindi first time at saka yung mga balak niyo na first time.
Ay, opo. Opo kayo din po nung partner niyo, ayan sana magawa niyo din po, ayan salamat po sa ating kuwentuhan, ah, salamat po sa oras, paalam.
<laughs> Salamat. Oo. Oo ingat ka, salamat.